Ah, dis-moi alors, heu, d comment, de quelle façon? C'est-à-dire que c cet intérêt, qui qui s'est développé pour toi avec sur, heu, les tableaux en réalité, l'art en général ou les tableaux, les sculptures, les
Bah, beh Bah, moi j'aimais bien, heu, bah, j'aimais bien les photos déjà, je je faisais un petit peu de photos mais vraiment pas beaucoup, heu, donc j'ai mis j'avais un attrait pour les photos, je me suis intéressé plus à la photo à ce moment-là, mais aussi, en fait, heu, même les peintures et cetera. Dès que je trouvais ça joli, intéressant, que je m'intéressais un peu à tout, et je me suis particulièrement intéressé à la 3D, à la modélisation 3D, sculpture 3D, donc sur l'ordinateur. Et, heu, du coup, je au à terme, franchement, j'ai commencé à faire ça quoi, voilà.
Oui. Waouh! Mmh. Ah, c'est-à-dire que, ça t'a apaisé et du coup tu es parti dans cette direction, c'est ça? Professionnellement?
Oui, bah, parce que j'ai vu, j'ai enfin, pour l'instant c'est pas professionnel, mais c'est mon hobby vraiment et que j'aimerais le professionnaliser, heu, à terme. Mais, heu, vraiment oui, je me suis rendu compte que, heu, cette activité-là me permettait de déjà de m'exprimer, hem, et de du coup, justement, de relâcher un peu toutes les émotions négatives qui pouvaient générer du stress ou voilà, des erreurs, que j'avais faites qui, pareil, j ça générait du stress aussi. Parce qu'on on ressasse, on repense aux choses qu'on aurait pu mieux faire, aux erreurs qu'on a commises. Et ça, notamment, en fait, ça fait qu'on est stressé, un peu, en permanence, heu, et et et le fait de faire de l'art ça me permettait, justement ce que je me suis mis à faire. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai mis que j'ai commencé à faire. Déjà, de façon plus globale, c'est que j'ai commencé à être beaucoup plus observateur de l'environnement et de moi-même.
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Intéressant, mmh. Oui. Bien sûr. Mmh. Oui, dis-moi. Mmh mh. Oui. Alors, c'est-à-dire, heu, environnement, heu, c'est-à-dire, heu oui.
Alors c C'est-à-dire que, bah, pour l'environnement, c'est vraiment quand je suis en extérieur, je fais attention à toutes les petites choses qui m'interpellent, que je trouve jolies, que je trouve, heu, surprenantes. Ça peut être une ombre sur un mur, à un moment de la journée, ça peut être, heu, un cocher de soleil, un lever de soleil, heu, ça et ça pe voilà, ça peut être n'importe quel élément que moi je vais trouver joli. Et quand j'ai commencé à faire ça, en fait, je su heu, voilà j'ai fait ça pour me rendre compte que, même si ça va pas, qu'on est stressé, que
D'accord. Mmh, mmh mh, mmh mh. Bien sûr, oui, oui. Il y a des belles choses quoi.
bah, en fait, il y a tout le temps des belles choses ou, au moins, des choses qui interpellent, qui intriguent, heu, qui sont intéressantes. Et le fait de distraire son esprit comme ça, et de, vraiment, bah, du coup, trouver, heu, des des du bonheur dans les choses assez simples, au final, ça fait que ça permet, quand même, de relâcher une certaine pression parce qu'on se dit: «Bah, même même si tout va mal, au final, heu, il y a quand même des choses sympas». Et et et quand on a compris ça, c'est on p on peut réussir à voi heu, à voir les choses d'une façon un peu différente, à prendre du recul.
D'accord. Bien sûr. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. C c c'était ton 1er truc? Après, heu, ce serait quoi tes ton 2e ou ton 3e, si tu en as d'autres, c'est ça a été donc l'art?
Mmh.